Cara, o que que seria? Seria, tipo, uma coisa úmida, mais mais sólida, assim. Cara, é muito esquisito. Sim, teve um momento que a gente nadou com alguns alguns botos lá, tipo: você fica segurando o negócio e ele vem. Cara, mas ele é muito es é muito esquisito tocar nele, assim, e ele é muito feio, cara. Nossa, tá louco, coitado daquele bicho, viu. <laughs>
Hum. Ah, você encostou nele? Ah. Ah. <chuckles> <laughs> Meu Deus do céu. Eu já não imaginava que seria tão horrível, eu sei que o golfinho realmente tem uma cara um pouco mais parece que o boto não é tão defi em definição né, Full HD, parece que ele é meio disforme o rosto
<laughs> É mal mal meio malfeitinho, assim, o acabamento não foi muito <laughs>
É, o layout é um pouco errado. <laughs>
Pois, pois. Mas, olha, foi o boto, foi jacaré a gente via muito, a gente via muito à noite também. Era muito curioso, assim, porque, se você bate a lanterna no olho dele, ele reflete. Mas ele reflete só pra você, ou seja: a luz tem que estar no no no a luz tem que sair do do mesmos da mesma direção do seu olho pra que ela reflita, pra você ver que ele tá ali. Então, a gente só via se a gente colocasse aquela luz na na testa, aquele headlamp. Então, cara, jacaré a gente viu muito. Aranha, macaco a gente viu muito. E também tem uns uns macacos bem, eh, barulhentos, cara, no meio da floresta. Eu tô tentando lembrar agora o nome deles, mas, tipo, era tipo cena de terror, assim, só que 100 vezes ampliado o que que a gente viu. Porque tem um dia que você deixa de dormir na cabaninha e vai dormir na rede, no meio da floresta, sabe.
Ah. Aham. Ah. Entendi. <chuckles> Diferentões? Ah. Hum. Nossa, mas e os pernilongos e os mosquitos, bicho e as cobras, as aranhas?
E aí <laughs> Pois, pelo menos nas cobras, assim, você tá relativamente salva, a não ser que alguma suba no no pau do da rede e aí consiga descer, sabe. Os mosquitos você consegue controlar com a rede mesmo de mosquito, né, mas se você ficar se mexendo muito já era. <laughs> Aí, se prepare. <laughs>
Hum, e aí. <chuckles> Sim. Certo. Ah, tinha um. <chuckles> E que que foi essa cena de terror, era envolvendo macacos? Meu Deus.